Anda, oye, me gustaría pues, poder comentarte de de ciertas como situaciones, que que he estado como viviendo últimamente. Y, es que no sé si es como por las fechas en las que estamos, si si es como por cierta libertad que con la que cuento actualmente, que pues, que estoy como posponiendo un montón de proyectos, tanto personales como escolares. Y y siento que conforme pasa el tiempo, pues son menos viables. Se van haciendo como como mis mis ideas, y y mis motivaciones. Eh, si te puedo como compartir alguna de estas, yo creo, que la primera sería Pues, necesito arreglar ciertos documentos, este, para poder este, realizar algunos viajes de aquí a algunos meses. Eh, tengo que realizar, como pues, los los trámites de una visa, los trámites del pos de los pasaportes, para poder, digamos, empezar a planificar, este, ciertos como momentos del año, y lamentablemente pues, como que no he encontrado, el momento de hacerlos, o o lo he estado como posponiendo, el máximo posible, para sentirme, según yo, un poquito más cómodo. Y y realmente no sé cómo manejar bien esta situación.
Claro, de verdad. Aquí estoy para apoyarte, eh, te agradezco en primer lugar la apertura y pues bueno, la confianza, ¿no?, vamos a platicar un poco acerca de esto y, pues, eh, checar qué tips te puedo brindar, ¿okey?, em, ¿qué es lo que realmente te frena? Em, pues, en el tema de las tareas, ¿no?, aparte de la de la procrastinación, no sé, ¿a veces el aburrimiento, el miedo a fallar, el cansancio o la falta de claridad?
Yo creo que es un poquito la falta de claridad, este, porque si bien sé que tengo que hacer como estos procesos en algún punto, porque digamos que esto de los viajes va como un poco relacionado a mi trabajo de de titulación, pues, en ciertas partes de este trabajo se requiere que yo vaya tanto a algunas partes del país, que en este caso es México, y algunos viajes internacionales. Entonces, este, siento que, como al mismo tiempo estoy postergando muchas veces el trabajo, digamos, de tesis, pues tampoco veo como tan claro el momento idóneo para hacer como los procesos, pues, burocráticos, ahora sí, para empezar como a planear los viajes, y y siento que, pues, muchas veces como que nada más estoy buscando excusas para, digamos, no hacerlo. A veces es como de: "Ay, ahora tengo que lavar los trastes. Ah, no, tengo que ir a hacer el mandado o, no, me quedé de ver con unos amigos", y y como que todo el tiempo lo estoy como posponiendo, ¿no?, y sobre todo estas fechas. Pues, que tú sabes, ¿no?, que son Navidad, Año Nuevo, ver a los amigos, ver a la familia. Siento que todavía más se me ha reducido como el foco de atención a estas tareas, que, pues, en teoría son prioritarias.
Okey, okey, lo entiendo, entiendo bastante bien tu tu situación. Bien, em, ¿qué emociones aparecen justo antes de posponer, pues, los los los tus tareas?, o quizás hasta cuando quieres crear mejores hábitos, ¿no?, sucede que, quizás aparecen emociones como ansiedad, presión, inseguridad.
Pues, fíjate que cuando las empiezo como a pensar en posponer de de: "Ah, no pasa nada, después lo hago", como que sí siento que tengo como que todavía mucho tiempo y no sé si eso como que causa que me sienta como terriblemente confiado pero, pues, también soy consciente que conforme pasa el tiempo, pues, menos chance voy a tener que hacer este tipo de actividades de una manera más holgada. Entonces, creo que apenas me está cayendo como el el veinte, como se diría por acá, que que ya necesito, digamos, ponerme las pilas, ¿no?, necesito sentarme a a planear, a a juntar dinero a a, digamos, este, a trabajar, digamos, de un modo más, este, no sé si decirlo a la palabra es viable para que, pues, este proyecto, que es un proyecto grande, empiece como a tomar una forma más, este, más profesional, más decisiva.
Okey, claro, totalmente. Sí, lo lo entiendo, lo entiendo. Ahora, ¿qué parte de esta tarea se siente más pesada o intimidante?
Ay, yo creo que, justamente, la planeación de de estos viajes que tengo que hacer, este, pues, sigo teniendo, digamos, el presupuesto de un estudiante en México, que no es mucho. Entonces, este, pensar en en tanto pasajes o tickets de vuelo, y y estadías, creo que es lo que más me quita el sueño y lo que a veces, más me me preocupa. Y y debo admitir que, pues, muchas veces, cuando estoy como pensando de: "No, ya este mes me voy a poner a sacar mis papeles", también al mismo tiempo estoy pensando: "Pero ¿de verdad voy a poder salir? Eh, voy a aprovechar el pasaporte que, pues, este, tiene como una duración amplia, pero, pues, salir del país no es ca no es barato. ¿De verdad voy a poder como sacarle el jugo a esta situación?". Y como que a veces eso me hace pensar que no es como el momento correcto, aunque ya tenga el tiempo encima.
Okey. Okey, sí, lo entiendo realmente. Ahora, <clears throat> tú, personalmente, ¿qué necesitas, eh, para empezar, aunque sea un algo algún hábito bueno, pequeño?
Yo creo que para empezar, digamos, de manera, digamos, consciente. Creo que me gustaría ya tener como toda la parte teórica de este trabajo de titulación, porque si bien aún no está terminado y y y aún le faltan como ajustar muchas cosas, eh, la parte teórica o la parte, digamos, que puedo hacer yo desde casa sin necesidad de de viajar pues, aún no está totalmente cimentada. Este, entonces, creo que ese es como el primer gran paso, tener como, eh, los capítulos pri primeros, digamos, ya terminados para poder pensar ya después en el trabajo de campo. Pero, pues, no sé, a veces siento que igual el trabajo de campo es un poco más fácil, por eso lo quiero adelantar, pero, pues, con todas estas cuestiones del dinero y el y y y los recursos, también sé que no es lo más viable. Entonces, es como un caos el que tengo ahorita.
Claro, sí, de verdad lo entiendo. Oye, platícame, tú, personalmente, ya hablando de hábitos y centrándonos un poco más en esto para tratar de eliminar la procrastinación, bueno, no eliminarla, pero irla tratando, ¿no?, em, ¿qué hábitos te gustaría construir?, o sea, realmente para ti. ¿Y por qué son superimportantes?, o sea, pues, para ti, ¿no?
Claro. Sí, yo yo creo que me gustaría mucho poder empezar a ser constante, eh, tengo momentos donde creo que, este esta, pues, palabra me hace falta como mucho en mi día a día porque a veces empiezo los proyectos de manera un poco explosiva, un poco como con mucha energía, y los primeros días, las primeras semanas, este, invierto bastante tiempo y bastante energía en las actividades, pero como que se me va apagando con el pasar del tiempo. Entonces, me cuesta mucho ser como constante en en en como bloques largos de trabajo.
Okey, okey, lo entiendo, de verdad lo entiendo realmente. Bien, pues mira, eh, yo sé que esto es algo, pues, una situación complicada, pero, pues, vamos a ir checando. Te voy a brindar algunos tips que quizás te puedan ayudar, que puedes intentar no es obligatorio, o sea, yo no tengo la la verdad absoluta. Pero sí son tips que que te pueden ayudar un poquito, ¿no? Mm, puedes intentar reducir el tamaño de las del tanto del hábito o de la actividad, o sea, no como un compromiso, ¿sabes? Empezar con algo muy pequeño suele ser más efectivo, que esperar tanto el momento perfecto y que salga perfecto una gran cantidad de tareas. Céntrate, pues justamente en ir paso a paso, ¿no?, de pequeños, eh, pequeños eh, pequeñas tareas, creo que también puede ayudarte mucho a enfocar
Ey.
en empezar y no terminar, ¿sabes? O sea, quizás decirte solo 5 minutos puede bajar mucho la resistencia inicial. También, mm, el hecho de intentar observar tus patrones sin juzgarte, eh, ya que pues la procrastinación no es pereza, sino que muchas veces también es una señal de que algo quizás te está sobrepasando, estrés, ansiedad, preocupación, etcétera ¿no? Quizás puede también ayudarte vincular el hábito a algo que ya haces como trabajar después de tu café
Ey.
No sé, moverte justo después de despertar, eso ancla las acciones y pues los vuelve hábitos, ¿no?, o sea, tú ya tienes hábitos, despertarte para pues, eh, levantarte, tender tu cama, cepillarte los dientes, arreglarte. Esos ya son hábitos, ¿no? La idea es irlos pegando.
Claro.
Y creo que podrás intentar también celebrando el progreso mínimo. No porque eso sea, em Ay, se me fue la palabra. O sea, no porque el progreso mínimo sea a conformismo. O sea, no. Pero, o sea, esto es importante reconocer avances pequeños para ayudar a sostener la motivación, que que la motivación es lo más importante, pues, para que hagas todo esto, ¿no? Creo que si, por ejemplo, un día no lo logras, puede ayudarte a evitar empezar de nuevo el lunes, ¿no? Retomar al siguiente momento disponible también cuenta. Creo que estos son los pequeños tips que te puedo ayudar. No sé, platícame, ¿qué te parece? ¿Crees que podrías utilizar alguno?
Claro. Creo que sí. Creo que, justamente, lo que más me puede ayudar como en mi contexto actual es, este, como dices, ¿no?, celebrar las pequeñas victorias, porque muchas veces, la verdad es que suelo pensar en en los trabajos y en las actividades como bloques muy grandes de de tiempo y de esfuerzo, y a veces, es quizás lo que me echa un poquito para atrás o que me hace como pensar que no lo voy a lograr, digamos, en un día, ¿no? Entonces, si no lo logro en un día, siento que desperdicié el tiempo, o que no soy como a la altura de la situación, y creo que muchas veces también me hace falta como pensar, eh, en los pequeños avances que logro con el con e en ese momento, ¿no? Creo que que, justamente. lo que me gustaría es es pensar en o reflexionar sobre las actividades. Y creo que de algún modo, como dices, ¿no?, no es conformarse o no es conformismo, sino que, pues, es es es validar el trabajo que estás haciendo durante el día y que muchas veces, pues, no hay nadie, a nadie, ¿no?, para ti, ¿no?, que que te diga que vas bien o que vas mal, porque, pues, nomás lo estás haciendo tú de algún modo. Y y creo que verlo desde ese enfoque me va a ayudar como a a querer, pues trabajar más a fondo, trabajar o quizás, este, en momentos más idóneos para mí, no sé. Y y oye, en verdad, te agradezco pues tus palabras, te agradezco tu tiempo. Creo que, eh, supiste como ver muy bien qué estaba pasando en algún punto. Y y en verdad, este, voy a empezar como a aplicar estos como momentos de tiempo más cortos para ver qué tal funciona en mi día a día.
Sí. Claro que sí. De verdad, cuídate mucho. Cuando quieras, aquí estoy de nuevo y feliz Navidad.